Eu demorava, tipo, 45 minutos mais meia hora, setenta e cinco. Vai dar 1h15. Eu demorava 1h15 pra ir e voltar. Vamos botar 1h30, né. E aí
uma hora e quinze. Uhum. Por que que em um trajeto demora 45 e o outro demora meia hora?
Não, não. É porque é quarenta e cinco minutos de aula.
<laughs> Ah, ok. AÍ, 15 minutos para ir, 15 minutos para voltar.
É. Aí, agora que eu estou sem bicicleta, demora meia hora para ir, meia hora para voltar.
Ah, tá. Beleza. Hum, entendi. E você sempre fazia esse ca esse trajeto a pé agora?
Agora eu tenho feito a pé, porque eu ainda não levei minha bicicleta. Não tenho tempo nem de levar minha bicicleta pra consertar. É porque o cara da bicicleta, ele é muito ele é tipo assim, ele é muito paz e amor. E aí É, trabalha quando quer. Porque, às vezes, se você vai lá na loja dele, vai estar fechada. Que que adianta?
Aham, trabalha quando quer? Segunda-feira, 15h, uma loja fechada.
É, então, assim, aí você tem que mandar uma mensagem para ele: "E aí, Sérgio, está trabalhando hoje?".
<laughs>
Aí ele aí ele vai para lá. É, mas ele é rápido na hora de resolver, ele fala assim: "Volta daqui a 1 hora", aí eu falei: "Ai, meu Deus, Sérgio, tenho que fazer minhas coisas".
Entendi. Quando ele responde, né? Olha. Olha, de é e é caminho do da do exercício físico? Que que aí você pode passar, deixar.
Não, não. É um é porque tem 2 estúdios. Um dos é caminho. Mas eu já fiz assim: eu já levei a bicicleta e aí ele me fez
Hum.
Ele não estava lá. Aí, eu tive que levar a bicicleta andando que é o pior dos mundos, né.
É, empurrando ali, né. Hum.
É. Mas eu preciso levar lá a bicicleta. Mas, enfim, pra tudo pra falar que, eh, o tempo que eu tenho, eu acabo gastando com algumas outras coisas. Às vezes, eu até cozinho nesse meio tempo, mas acaba que meu dia fica um pouco mais longo por conta disso, assim. Aí, eu acabo fazendo alguma coisa muito mais rápida
Uhum.